То есть, и вот я не покупаю вещей, которые просто будут висеть. Вот, ну, во-первых, да, у меня просто был такой вот случай недавно, потому что вот ребёнок, он же быстро вырастает с вещей, да. И вот как-то я вижу, что он уже подрос и надо перебрать. Я вот перебрала вещи, у меня вот целый пакет. Ну, я вижу, что там одни какие-то вещи вообще ни разу никто не надевал, вообще, ну, как-то не пришлось. И я так думаю: "Ага, а это стоит сколько, а это столько, это столько". Я так смотрю, ну полежа вот купили мы там, м, например, каких-то 500 долларов полежало, и вот я щас его выброшу, да, ну кому-то там отдам, э, кто-то будет носить, не будет, непонятно, это всё такое, да.
Мгм. Мгм, мгм.
То есть, ну вот логика вот этого всего: купить за 100 долларов, э, вещь, оно полежит, м, и потом вот это пришло время его выбросить с с Ну, вот я так уже не делаю. Я понимаю, что это же деньги, которые мы с мужем зарабатываем. Зачем так делать? Зачем так себя обижать?
Конечно, на это же можно купить что-то ещё. А ты пробовала, а, какие-то вот такие вещи, например, э, сдавать там в донаты, в какие-то да н бл какая-то благотворительность там бывает при мгм мгм.
Да. Ну, я сдала, да, в донаты, но я же не могу горе я же не знаю, вот, дальнейший путь этих вещей. Может, их кто-то выбросит. Ну, кто знает, как будет? Я не могу это видеть дальше. Конечно, там, если хорошие вещи, лучше отдать кому-то. Но сейчас вот такое время, когда вот это изобилие каких-то вещей, изобилие еды, вот никому оно не надо особо.
Мгм, то есть. Мгм, мгм, то есть это и вот вся вот эта реклама, маркетинг и все наши вот такие вот, да, хотелки, что ли, что вот, а, мы вот хотим и того, и того, и выбор. А, на самом деле, а, д э, даже, дэ э, немыслимо представить, какое количество продукции, которая совершенно не нужна. А она всё печатается, потом она лежит на этих свалках, и никогда, а, она может и не разложиться, или на это требуется там какие-то 500 там нь не неизвестно сколько лет, да. Ай, но люди об этом не задумываются, потому что на самом деле, а, часто как бы перед нами нету этой вот картинки ку куд э перед нами есть картинка рекламы красивая, да. Но свалок нету. А, м, это потому что не всем приятно на это, естественно, смотреть, и плюс по компаниям нужно продавать, да, э, маркетинг, маркетинговая машина должна работать.
М, поэтому Мгм. Да. Мгм. Мгм. Да, да. Да. Мгм. Мгм. Ну да, реклама есть, да. Вот этих свалок мы же особо не видим. Да, кто там? Мгм. Вот вот вот. <chuckles> Н-да, поэтому я вот, э, да, я вот такой минималист в одежде. Пусть там думают, что я какая-то не такая, я не ношу Я во тоже я не покупаю вот эти бренды. Зачем? Я просто покупаю вот, ну, "Манго", вот это моё, да, натуральное что-то там. Ну, такая там, масс-маркет, грубо говоря, да. Э, то есть, э, поэтому я вот, ну, я вот так вот. И ещё, ты знаешь, у, как бы, э, очень же важно, э, сортировать мусор. То есть
Мгм. Мгм. А, вот только хотела узнать, как ты к сортировке мусора относишься?